А потому что я ещё, знаешь, что замечаю: дело же не тока в моей вот жизни и конкретно теми моментами, которыми я могу управлять. Дело ещё и в том, что есть очень много факторов, которыми я не могу управлять. И, а, э, из-за того, что я из-за того, что я не могу их контролировать, возникают, э, скажем так, микроизменения в моём плане, в моём пути. А, ну, из банального: вот, э, у меня а, я начала учиться на у искусственном интелек интеллекте и робототехнике, и в моих планах я у уже там, ам, всем своим знакомым рассказала. Знаешь, как чтобы, ам, скажем так, себе закрепить в мозгу эту мысль и чтобы, знаешь, быть ответственной перед кем-то. Потому что я многим рассказала свои цели. <laughs> Ну вот, в общем, а, суть-то в чём? В том, что я учусь и хочу найти работу по окончанию обучения. Но я вот недавно увидела такую новость, что, м, выпустили в массовое производство уже 1 из роботов-андроидов, собираются выпускать 2 робота-андроида для домашних дел, домашнего хозяйства. И это к чему? К тому, что я лично, как человек, который этим интересуется, я думала, что 1 такие роботы будут только в 2027 году, по моим личным подсчётам. Но настолько быстро это всё происходит, что я уже начинаю сомневаться: а на э, надо ли мне вообще учиться? Это в итоге. Успею ли я доучиться? Ага.
Например, что это за факторы? <chuckles> Мгм. Ну, то есть вот пока ты учишься, это уже они там все роботы появятся, и потом там будет ещё что-то, уже там будет, э, эти шаттлы или какие-то вещи там <chuckles> делать для космоса, чтоб туда полететь, д Н ну да, мы быстро движемся.
Мгм. Да-да-да. То есть у меня, м, возникает сомнение сразу из-за того, что вот, э, технологии быстро развиваются. Ну, вот если мы берём конкретную ситуацию, да, с технологиями и моим образованием, технологии очень быстро развиваются. У меня возникают вопросы: а будет ли востребованным моё направление? Ну, скорее всего, будет, но буду ли я востребована как специалист, а, в момент, когда выпущусь. Потому что технологии разовьются, ис искусственный интеллект станет умнее, нужна ли я буду как человек-специалист, например? Ну, то есть, вот такие мысли возникают. И это касается в целом всей сей жизни. То есть есть много вещей, которые, м, мы не контролируем, и они могут так или иначе влиять на о общий план действий, скажем так, в моей жизни. Поэтому тут вот, э, тоже вот, ы Я иду, конечно, к своим каким-то то целям, к своей хорошей вот этой жизни, но не всегда всё можно контролировать. И поэтому путь может растягиваться, может сокращаться, и, собственно, м, <chuckles> этого идеала тяжело достигнуть, моего личного идеала.
Мгм.